Iya, jadi kan kalau misalnya mhm. Eee, mungkin kalau dibik bilang stres itu, eee, enggak ya, tapi kita gak tau juga ya, karena kan kadar kadang stres itu yang seperti apa kita juga gak tau, tapi is istilahnya kalau misalnya kita ada di bawah tekanan gitu kan, eee, kadang-kadang mhm kita tuh butuh, apa ya, pengalihan. Betul gak sih. Ya, jadi kita butuh pengalihan yang bisa mengurangi beban yang ada di kepala. <chuckles>
Mengelola, heeh. Nggak, oke. Eh. Nah, iya, heeh. Betul, iya. Oh bagi <chuckles> iya, bener bener. Terus kayak gimana tuh, Mbak. Mhm.
Iya. Kalau saya itu, eee, misalnya m eee, apa ya, kalau sebenernya suka liburan, s suka, eee, kegiatan, eee, luar gitu ya, outdoor gitu. Cuman kan itu itu juga butuh waktu, butuh wa eee, butuh <tsk> biaya gitu kan. Mhm. Jadi kal heeh, butuh tenaga, lagi-lagi kita ke kafe lah ya. Cari makanan dan minuman lah, yang istilahnya yang enak. <chuckles>
Oke, heeh. Heeh, iya. Iya. Iya. Butuh tenaga juga ya, Mbak, ya. <chuckles> <chuckles> Oke oke. Jadi intinya nyoba oke, iya, jadi, eee, ini ya, tur kuliner ya, kalau seperti itu.